Parang ano, naging routine ko na siya, eh ilang buwan din naman yun. Biglang naging routine ko na siya, pagkagising ko pa lang ng umaga, sabi ko "Ano kayang ano" Kada hearing talaga nanonood ako, palit-palit yan, sa senate, tapos sa ano. Pakiramdam ko para siyang ano, teleserye na na-e-excite talaga ako. Pero, napapansin ko after ng hearing talaga nangigigil ako. <laughs> Umiinit yung ulo ko, tapos dala-dala mo maghapon kahit may tinatrabaho ka iniisip mo, "Bakit ganun ang sinabi ng taong yun?" Talaga namang mga taong 'to hindi na nahiya, talagang ninanakawan na kami, ganyan. Ako ba na na dala-dala mo maghapon yung asar mo. So yun, yun
Oo, oo. Oo, oo, so na Dinibdib mo talaga, kumbaga.
oo yun, oo totoo. Na naapektuhan ako kaya sabi ko, "Ay hindi na maganda 'to." Ayan yun no ah, na isang ano pag isang araw na ano ko sabi ko, "Hindi ako manonood ngayon." Nasunod ko naman kahit papaano. May may time pa rin na paminsan-minsan sisilip ako pero hindi na yung pang matagalan. Kasi minsan ang hearing alam mo halos inaabot ng gabi eh. So maghapon naka-open yung laptop ko. Kahit na may ginagawa ako, nakikinig ako. Kahit na may kumbaga may trabaho akong ginagawa, nakikinig pa rin ako. So ayun, sabi ko ay ay hindi na healthy 'to. Hanggang pagtulog.
Mm. Mm. Mm. Mm. Naku ramdam kita diyan, ramdam kita. Kasi nanonood din talaga ako niyan eh. Pero, hindi naman yung sabihin mo talagang panonoorin ko yung replay or yung live ng ah almost 2 hours, hindi. Kumbaga, pero pagka-napansin ko nga din sa sarili ko na sabi ko, "Hala, bakit ganun? Sinusundan ko talaga siyang mabuti" Sabi kong ganun. Katulad din sa mga taal, naku, talaga na nasundan ko talaga din yun. Naku minsan kasi, kumbaga yun talaga yung pagbabago na talagang minsan parang alam mo ayaw mo nang tumayo dun sa upuan 'di ba? Mapapansin mo talaga na, kakain na din minsan parang sa ano na, ay kakain na pala or magluluto na pala ako. <chuckles> Kumbaga
Oo. <chuckles> Mm. Oo. <chuckles> Mm. Mm. Mm, oo. Mm, mm. Mm. Tama, totoo. Mm. Totoo, totoo. Na Nakakasira siya ng ano kumbaga yu yang routine mo, na ginagawa mo araw-araw na marami kang nagagawa. Mapapansin mo pagdating ng hapon, "Teka muna hay konti palang nagagawa ko ah." Yun nga mas marami yung oras sa panonood o pakikinig ng ano ng hearing, ng live streaming. Kumbaga nasisira talaga yung routine mo tapos pati yung mood mo. Kumbaga yung, ah ay imbis na wala kang stress, na i-stress ka. Ako sabi ko, ako na nagbibigay ng stress sa sarili ko, yun.
Mm. Oo. Oo naku ako din ganyan din ako minsan nga. Pero yun nga napansin mo ba nasabi mo, ay naku bakit ba nagkaka-wrinkles na yung ano ko, noo ko. Napansin mo ba yun physically na parang nagbabago na rin?
Mm, ta ta totoo yan totoo yan, oo.